Allora, ma tu come come ti organizzi la mattina? Hai una routine magari che, ehm, segui ogni giorno oppure fai fai sempre in modo diverso? Come ti gestisci?
Allora hai usato una parola che è forse un po' impropria nel mio caso, perché hai parlato di routine al mattino. Dunque il mio mattino parte alle 4 di notte, quindi <chuckles> non so se definirlo proprio mattino, però è il momento in cui parte la mia giornata, oggettivamente.
Okay. Oh, okay. Mh. Okay.
Quindi ho una sveglia che <chuckles> fa ridere anche questo perché è impostata su 2 orari diversi, sai, nel caso in cui dovessi addormentarmi con la prima sveglia. La prima è alle 4.08 e non chiedermi perché 8 e non 5 o 4 direttamente, però dalla prima volta, sai che ci sono i telefoni dove scrolli e d come se ci fosse una rotellina, una ruota della fortuna che gira con i numeri e in sequenza dei minuti. La prima volta si fermò sull'8 e lo lasciai così ed è rimasto così. Ehm, e, poi una seconda sveglia che è 2 minuti più tardi, quindi alle 4.10. Okay. E son le uniche 2 chance, non c'è la possibilità del postponi, cioè io non amo queste cose, quindi
Mh-mh. Sì, sì, sì. Okay. <chuckles> Okay. Ah-ah. Sì, sì, sì, sì. Okay, va bene. Mh-mh. Okay, quindi non sei una di quelle che mette tipo 12 sveglie e le rimanda all'infinito. Okay.
No, perché sarebbe peggio peggio, perché poi mi sentirei ancora più stanca, ancora più magari nervosa nel dovermi alzare quando magari ho voglia di stare sotto le coperte. Quindi io faccio cotto e mangiato, suona la sveglia, mi alzo e via. Però svegliandoti alle 4 del mattino, come puoi immaginare, devi essere un ladro in casa tua, nel senso che devi essere silenziosissima, okay, quindi io ho una piccola routine che parte già dalla sera prima, quindi mi preparo l'abbigliamento, le cose che devo mettere in bagno già la matti la la sera prima rispetto alla mattina. Dopodiché, cosa faccio, mi sposto verso, ehm, il bagno, però devo chiamare mio marito. Siccome noi, ehm, dormiamo ancora un po' divisi perché ho una piccola di 3 anni e mezzo che invade un po' il letto
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Okay.
allora ci diamo un po' il cambio. Fino a una certa ora dormo io con lei e dopodiché arriva mio marito e diventa lui il cane da guardia, diciamo così. Prima sono io e poi diventa lui. Quindi poi vado in bagno e e ho il momento proprio di di lavaggio viso, insomma di di ridarmi un tono e un umore possibile per per interfacciarmi con il mondo.
Mh-mh. Okay, okay.